Oh. Gusto kong maging, ayon. Sabi mo kanina, gusto mong maging artista, yung iniidolo mo gusto mo
Oo, parang maranasan mo sa sarili mo na "Ay ang saya pala netong gantong ano Na hinahangaan ka ng ibang tao", diba? At least para ma maano. Pero sa kabutihan kasi eh, kung ano Yung makakatulong sa iba 'yun lang din yung nakikita kong paraan eh, yung Ayun nga kung na-mi-miss ng isang tao yung isang tao, eh, gagayahin mo na lang kung ano yung taong na-mi-miss niya 'di ba po?
Totoo. So Mm. Para um, at least gumaan yung um, pakiram
Nararamdaman nilang pagkas oo pagka-miss dun sa taong nawala sa kanila.